อืม 40,000 อะ ใจจริง ๆ อยากให้รวมทุกอย่างหมดแล้วเนาะ แต่ว่า เอ่อ ก็จริง ๆ ก็บวกลบได้อีกนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อือ ได้เลยค่ะ แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ ทริปที่คุณว่าเนี่ยนะคะ แบบเหมือนช่วงต้นปีเนี่ย จะไปกับใครเอ่ยเป็นเพื่อน หรือเป็นคนสนิท หรือเป็นคนรัก หรือ แล้วก็อยากจะเที่ยวแบบ เหมือนกับแบบไหนกันอะคะ?
อ๋อ ต้องบอกว่า ปกติแล้วอะส่วนตัวเนาะ เราจะชอบไปเที่ยวคนเดียวอะค่ะ ก็คือจะไปแบบ backpacker อะไรอย่างงี้ แต่อาจจะไม่ใช่แบ็กแพ็กที่แบบ อุ๊ย ไปนอนแคมป์ อะไรอย่างงี้นะ เราก็อาจจะเลือกเป็นแบบนอน Hostel บ้าง นอนแบบโรงแรมบ้าง สลับไปสลับมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้านอน Hostel ตลอด เราก็ไม่ไหวเหมือนกัน มันจะค่อนข้างแบบเหนื่อยอะ เหมือนกับว่า เตียงเติง ความสะดวกสบาย มันก็ไม่ครบถ้วน ใช่ไหมคะ เราก็อยากจะมีแบบ เออ นอนโรงแรมสลับบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ๆ อือ ๆ อืม อืม อืม ๆ อือ ค่ะ